لأ، لأ، لأ طبعًا آآ بن بننوّع طبعًا في الطبيخ، و ومش كُلّ يوم أصلًا بنطبُخ على فكرة، يعني أو آه، يعني النهارده مثلًا هاضرب لِك مثال، النهارده أنا خلّصت شُغل آمم، زوجتي قالت لي والله مثلًا هات Biryani وأنت جاي مثلًا، قُلت تمام تغيير.
آه، ب أكيد، أكيد. بيبيعوا عندكم أكلات هندية، والّا أنت أصلًا في الهند؟
آه، آه لأ، لأ أنا مش في الهند بس هو في أكلات في مطاعم باكستانية هنا.
<chuckles> بيبيعوا أكلات من مطاعم مختلفة يعني.
آه، في مطعم في مطاعم باكستاني، أنا باحب ال
أصل Biryani دي أكلة هندية.
هو م مش عارف إذا كانت هندية، والّا ب باكستانية بقى لكن
لأ هندية، هندية أنا أعرف Biryani دي أكلة هندية، دجاج Biryani.
آه، آه أوكي. آه بالضبط، بالضبط، ف بس أنا باجيبها من محل باكستاني يعني
أيوه ما هو يعني في اختلاف ثقافات <laughs> في اختلاط في الثقافات بين ال الهند وباكستان.
آه، أنا فاهم، إمم. ما هُم فعلًا آه، صب آه بالضبط، لإن هُم بلد مُتجاورين، وفي أُمور كتيرة متداخلة بينهم فعلًا، فأنا باحب فعلًا الBiryani فقُلت ب حلو يعني تغيير، فبالتالي آآ يعني أنا مش ماشي على Routine ثابت، أو إن أنا م آآ أنا يعني في نا في بعض البيوت آه، طبعًا يقول لِك في ن في ناس بتحُطّ جداول، لدرجة إن هو يقول لك ال اليوم الأول أنا هاطبُخ كذا، اليوم التاني مش عارف إيه، اليوم الت آه، اللحمة في اليوم لأ، ما ما خالص لأ، إيه
أيوه. أيوه. و أيوه، أيوه، أيوه حصل. فعلًا. أنا أعرف ناس كده فعلًا، واعرف ناس سيباها كده زيّك يعني منين ما ييجي لها أكلة كده نفسها تاكلها بتاكلها.
إمم.

مضبوط. إمم إمم، فبالتالي أنا يعني يعني برضو هامش ال ال ال اللي هو الرفاهية ده، أنا مثلًا لما باروح الشغل باحتاج إن أنا أجيب لي فطيرة كده مع كوباية قهوة الصبح؛ لأن أنا م ب باصحى الصبح ما ب ما بافطرش، أنا باروح آآ باجيب فطيرة وكوباية قهوة الصبح كده بعد أول ساعتين مثلًا من الشغل، آآ أوقات برضو باخرج مع صحابي باشرب واحد واحد قهوة. آآ أوقات
إمم. إمم. يعني أنت من النوع اللي اللي لما يصحى ما بياكلش أكل جامد، يعني أكل تقيل الصبح لأ، حاجة بسيطة كده و وبعديها تبدأ يومك.
أنا ما باكلش خالص، يعني أنا لو باشرب يعني ممكن أشرب حا لو هاشرب هاشرب حاجة مثلًا، هاشرب حاجة سخنة وبعدين باروح اللي هو خلاص، أنا أنا حتى الد يعني أنا باروح الشغل وباروح الكانتين وهُم عارفين، آه، كذا تمام، من قبل ما باتكلم، أنا باروح أدفع على طول وهُم بيكونوا مجهزين الفطير؛ لأن ف نفْس الفطيرة باكلها كل يوم. مش على حاجة
أيوه، إمم. حاجة خفيفة كده على معدتك.
آه، آآ يعني أحياناً فطيرة سبانخ، بيعملوها هنا حلوة جدًا فطيرة سبانخ بال بالجبنة كمان أحيانًا، أنا أنا عمري ما أكلتها في مصر، هي غريبة، ها؟ <laughs> جدًا ولكنها جميلة جدًا. وفي حاجة تانية أوقات برضو باكلها اللي هي فطيرة آآ، آآ فطيرة اللي هو ملبن أو حاجة زي مش ملبن كريمة، فطيرة كريمة، آآ بتبقى طعمها جميل جدًا بس مسكّرة أوي.
سبانخ بالجبنة! فعلًا، فعلًا حاجة غريبة، أنا ما سمعتش عنها في مصر. آه. بتبقى يعني شبه الCroissant مثلًا بكريمة، بشوكولاتة، ببتاع؟
لا لا لأ، لأ مش شبهها خالص. آه، هي فطيرة ولكن بال مش عارف، كريمة بالملبن أو حاجة زي كده، أنا ما ما أعرفش بس أنا باحبها جدًا. أنا عارف اسمها بس هي اسمها بال آآ باليوناني، مش مش عارفها بال بالعربي، آآ، اسمها ف
غيرها غيرها. إمم.